โอ๊ย สนุก พอทำไปได้ครึ่งหนึ่งรีบมาทำงานก่อนเดี๋ยวตังค์หมด <chuckles> จะได้มี ไป มี มีเงินซื้อไปโน่นนี่นั่นต่อ อะไร อย่างงี้
ก็ ค่ะ อ๋อ อา ใช่ ๆ อา ก็ถ้าซื้อของเยอะ ก็ต้องทำงานเยอะใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ มันก็ มันก็ เออ บาลันซ์กัน แต่ว่ามันก็ได้อะไรนะ เขาเรียกว่า มัน heal ใจเนาะ เข้าห้องน้ำแล้วมันก็เห็นสวย ๆ งาม ๆ อะไร อย่างเงี้ย อืม คุณบ้านเป็นเปล่า คิดว่าตอนนี้ยังไม่เป็น แต่เดี๋ยว เดี๋ยวไปอะ <chuckles>
ค่ะ บาลันซ์กัน ค่ะ ค่ะ อืม ดีค่ะ ก็ ก็ถ้าบ้าน ยัง เอ่อ ยังไม่แบบ ยังไม่ได้แบบว่ามีแบบชอบแต่งบ้าน อะไร ก็คือแบบ ก็เหมือนปกติ แต่ว่าบ้านจะชอบซื้อแบบว่าพวกแบบ เออ ของใช้ส่วนตัว พวกแชมพู ยาสระ แชมพู ครีมนวด อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปเดินเล่นในห้าง อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็จะแบบซื้อเข้าบ้าน แล้วก็ ชอบนะคะ ใช่
อา อา ชอบ ชอบแบบพวกของหอมใช่ไหม?
ก็ ใช่ค่ะ แบบว่าของใช้ส่วนตัว คือ คือจริง ๆ อะ มันก็ไม่ ดูไม่มีอะไร ใช่ไหมคะ แบบ บางคนอาจจะแบบมองว่าแบบ แต่บ้านเองอะจะชอบดูแบบ ฉลาก ดูแบบเปรียบ เปรียบเทียบกันแบบ เออ แบรนด์นั้นแบรนด์นี้ อย่างเงี้ย เพื่อแบบว่า ใช่ แล้วก็เหมือน แค่เดินแบบโซนเครื่องสำอาง เดินอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีความสุขค่ะ ใช่ ก็แบบ ใช่ แล้วก็เหมือนแบบทำงานมา แล้วก็แบบซื้อตรงนี้ แล้วก็จะชอบแบบไปกินบุฟเฟต์ ไปกินอะไรกับเพื่อน อย่างเงี้ยค่ะ ใช่
อืม ๆ ๆ อืม heal ใจ <chuckles> อืม
ก็เหมือนให้รางวัลตัวเองหลังจากที่แบบ ทำงานหนักอะค่ะ
อืม เนาะ มันก็ มันก็ดีนะคะ
ค่ะ ค่ะ
อย่างน้อยก็ heal ได้ 1 วัน
อา ใช่
เนาะ อืม คุณบ้าน วันนี้แบบสนุกจังเลยอะ คุยกับคุณบ้าน ได้ ได้รู้อะไรเยอะแยะเลยค่ะ
ใช่ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ ขอบคุณคุณหมวกมากเหมือนกันค่ะ
ค่ะ ย ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ
ได้ค่ะ ยังไงก็สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะ ค่ะ ค่ะ
ค่ะ ไว้คุยกันใหม่ค่ะ